อยากจะให้แชร์หน่อยอะค่ะว่า อาหารบ้านเกิดที่คุณเนี่ย คิดถึงที่สุดเลยอะค่ะ คืออะไรเหรอคะ?
จริง ๆ แล้วอาหารบ้านเกิดของเราอะ มันเหมือนหากินได้ทั่วไปนะคะ แต่ว่า ถ้าพูดออกไปทุกคนจะแบบ อ้าว แล้ว มัน มันคิดถึงยังไง มันคือหมูกระทะค่ะ
อืม ค่ะ ค่ะ หมูกระทะ หมูกระทะเป็นอาหารบ้านเกิด อา ยังไงอะคะ?
ใช่ ใช่ มัน มันไม่ทรงเป็นอาหารพื้นบ้านนะ มัน แต่มันคืออาหารที่แบบ ที่ จังหวัดของเราอะ มันมีน้ำจิ้มไม่เหมือนใครค่ะคุณ
ค่ะ อ๋อ อา น้ำจิ้มที่ไม่เหมือนใครนี่ เป็นยังไงอะคะ? ช่วยอธิบายหน่อย
ใช่ คือบ้านที่ คือบ้านเกิดเราคือโคราชเนาะ ก็คือ ที่โคราชเนี่ย เขาจะเรียกหมูกระทะว่า เนื้อย่างเกาหลี เราก็ไม่รู้นะว่า ทำไมเรียกแบบนี้ ใช่ แต่ถ้า ถ้าเอามา
อา ค่ะ เนื้อย่างเกาหลี เอ๊ะ ทำไมถึงเนี่ย อาจจะด้วยความที่เหมือนเวลาปิ้งย่างเกาหลีมั้งคะ แบบว่าวิธีการทำ
ใช่ แต่เขาเรียกกันแบบ เรียกกันมานานมากแล้วนะ คือเรียกกันมาตั้งแต่แบบเราเกิดมา ก็คือเรียกว่าเนื้อย่างเกาหลี ร้านเนื้อย่างเกาหลี อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งแบบ พอไปอยู่ต่างจังหวัดอะ แล้วแบบบอกทุกคนว่า แบบบ้านเรานะ เนื้อย่างเกาหลีอร่อยมาก ทุกคนก็จะคิดเป็นแบบเนื้อย่างเกาหลี ที่มันเป็นเกาหลีจริง ๆ อะ
อืม อา ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ก็ ก็ ค่ะ
แต่ไม่ใช่ มัน มันคือหมูกระทะ
ใช่ เพราะว่าด้วยความที่ชื่อเขาบอกว่า เนื้อย่างเกาหลี ก็เลยไม่ได้นึกถึงคำว่า หมูกระทะเลยอะค่ะ
ใช่ แต่ว่ามันเป็นหมูกระทะ แล้วคือโคราช ร้านหมูกระทะโคราช จะแตะ จะชื่อร้านว่าเนื้อย่างเกาหลี อะไรอย่างเงี้ย มีตอนหลัง ๆ เนี่ยที่มาเปลี่ยนเป็นหมูกระทะ ๆ ซึ่งน้ำจิ้มของบ้านเราเนี่ย คือเขา คนแกะสูตรอะเขาก็บอกว่า มันมีหลายแบบ แบบว่าที่เขาแชร์ ๆ กันมา แต่ว่าคือปลายทางอะมันจะรสชาติเหมือนกัน
อ๋อ ค่ะ อา ค่ะ เหมือนกัน แล้วหลัก ๆ หลัก ๆ ส่วนใหญ่แล้วเขาจะทำยังไงอะคะ ไอ้น้ำจิ้มสูตรเนี้ยค่ะ?
แต่ แบบที่ 1 เลยนะ ก็คือใช้แม่ประนอมอะเป็น เบส
แม่ประนอม ก็คือเป็นน้ำจิ้มเหรอคะ? น้ำจิ้ม
ไก่ น้ำจิ้มไก่ ใช่ เป็นน้ำจิ้มไก่ เสร็จแล้วที่นี้ ก็เอาไปใส่ อ่า เขาเรียกอะไรอะ อืม กระเทียมดอง น้ำกระเทียมดอง
อา น้ำจิ้มไก่ แล้วน้ำกระเทียมดอง อุ๊ย แปลกมากเลย
ใช่ ใส่น้ำกระเทียมดอง ใส่ เอ่อ พริก ใส่
ค่ะ อา ใส่พริก
ผักชี ใส่พริก ใส่ผักชี ใส่งาขาว
ใส่ผักชี ค่ะ
แล้วก็เอาไปเหมือนเคี่ยวอะ ให้ตอนที่ร้อน ๆ นะคะ เอาไปเคี่ยว ๆ ๆ ให้เข้ากัน อะไรอย่างเงี้ย แค่นั้นเลย แล้วก็ใส่มะนาว ใช่
อา ก็คือเอาทุกอย่าง เอา เอาทุกอย่างที่ว่ามาเนี่ยนะคะ เอ่อ อะไร น้ำจิ้มไก่แม่ประนอม แล้วก็มีน้ำกระเทียมดอง แล้วก็มีงาขาว ใช่ไหมคะ? งาขาว แล้วก็มีผักชี มีพริก อ่า แล้วเอาไปเคี่ยวบนกระทะ
ใช่ ใช่ค่ะ พริก ใช่ค่ะ แล้วก็เอามา ใช่ แต่ผักชีส่วนใหญ่เขาจะใส่ทีหลังนะคะ ใส่แบบเคี่ยวเสร็จแล้วค่อยใส่ อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งแบบ
อะฮะ อา เหมือนโรย ๆ เอา ใช่ไหมคะ?
ตอน ตอนคิดแบบเนี้ย ทุกคนจะนึกถึงว่า มันเป็นน้ำจิ้มแม่ประนอมที่สีส้ม ๆ ใช่เปล่าคะ?
ใช่ค่ะ
แต่ว่าพอเราใส่พริกลงไป คือ ก เราใส่พริกกันเยอะมากแบบว่าปริมาณพริกอะ คือมันเยอะมาก แทบจะเป็นแบบ ปริมาณหลักในน้ำจิ้มเลยอะ
อืม งั้นแสดงว่า ทาง ทาง ทางบ้านเกิดคุณน่ะค่ะ เป็น เป็นเหมือนแบบทานเผ็ด ใช่ไหมคะ?
มันก็จะเป็นสีแดง ใช่ ใช่ค่ะ เป็นแบบว่า เป็นจังหวัดที่ทานเผ็ด แล้วก็พอใส่พริกลงไปเยอะ ๆ แล้วน้ำจิ้มจะเปลี่ยนเป็นสีแดง สีมันจะคล้ายน้ำจิ้มสุกี้เลย พอทำเสร็จออกมาอะ
โอ้โฮ! อืม ค่ะ
แล้วพอจิ้มกับ เขาเรียกว่าไร พอจิ้มกับหมูอะ คือมันไม่มีที่ไหนเหมือนเลยตัวเอง แต่เอาจริง ๆ นะ คือถ้าคนที่มันจะมีสูตรโบราณที่เขาไม่ใช่น้ำจิ้มแม่ประนอมอะ แต่อันนั้นคือ อ เขาบอกว่า เขาก็ เบส อย่างงี้แหละ เพียงแต่ว่าเขาจะใส่น้ำตาลลงไปด้วย
ค่ะ ค่ะ เขาจะใช้อะไรอะคะ? อา ให้มันหวานคล้าย ๆ กับน้ำจิ้มไก่
ใช่ แต่ว่าคือด้วยความที่ตอนกินน่ะเราก็จะไม่รู้สึกว่า มันหวาน คือเราจะรู้สึกถึงความเผ็ดมากกว่า แต่ต้องกินไปสักพักแบบถ้ากินบ่อย ๆ กินทุกวัน อย่างเงี้ย เราจะรู้สึกว่า เฮ้ย! มันก็มีความคล้ายแม่ประนอมอยู่แบบปะแล่ม ๆ อะไรอย่างเงี้ย คือเราจะไม่ค่อยได้รสของแม่ประนอมอะ มันจะเป็นความกลมกล่อมอีกแบบหนึ่ง ไปเลย
ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ ก็คือหลัก ๆ แล้วน้ำจิ้มอันเนี้ย ก็คือจะมีรสเผ็ดนำ ถูกไหมคะ? แล้วก็ แล้วก็ด้วย ตามด้วยรสหวานของ ของตัวน้ำจิ้มไก่เหรอคะ?
ใช่ค่ะ <coughs> ใช่ค่ะ
อ อ๋อ แบบหวานปลาย ๆ ไม่ได้แบบหวานโดด
หวานปลาย ๆ ใช่ ไม่ได้หวานโดด ทุกคนจะคิดว่า มันจะหวานโดด เพราะว่ามันเป็นน้ำจิ้ม ไก่อะเนาะ แต่มันไม่หวานเลย มันจะเป็นเหมือน เบส เหมือนเรากิน เหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวอะ แล้วแบบน้ำซุปมันหวาน แต่เราจะไม่ค่อยรู้สึกถึงความหวานนั้น เราจะไม่ได้ทันสังเกตว่า ความหวานเนี่ยมันคือฐานของความกลมกล่อม อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม แล้ว แล้วพวก เขาเรียกว่าไรอะ เหมือนอย่างอื่นล่ะคะ มีอะไรที่แตกต่างจากหมูกระทะทั่ว ไปไหมคะ? นอกจากตัวน้ำจิ้มแล้วอะค่ะ
อืม ก็ ถ้าเป็นหมูกระทะโคราชอะ คือเขาจะหมักหมูตลอดนะ เขาจะไม่มีแบบหมูที่ไม่หมักอะ คือหมูทุกอย่างมันจะผ่านการหมักมาหมดเลย ก็คือผ่านหมักไข่ แล้วก็ หมักงาขาวมาหมดเลย ทุกหมูที่เราสั่ง ไม่ว่าจะ จะสั่งเป็นแบบสามชั้นล้วน หรือหมูล้วน อะไรเงี้ย ทุกอย่างมันจะต้องผ่านการหมักมาหมด
ค่ะ อืม อา ส่วนใหญ่ก็คือเหมือนเป็น ผ่านกรรมวิธีในการหมักมาหมดแล้วทุกชนิดเลย
ใช่ แล้วก็นอกจาก เขาเรียกอะไร นอกจากหมูกระทะแล้ว มันก็จะมีส้มตำ
อ๋อ ค่ะ ค่ะ ฮะ ส้มตำ
ใช่ ใช่ คือถ้าเวลากินส้มตำ คือเราไม่รู้นะ เวลามาต่างจังหวัดอะ มันจะชอบมีเมนูหนึ่งที่เราเห็น ก็คือส้มตำโคราช
ค่ะ อืม ค่ะ
แล้วเรากินทีไรเราก็รู้สึกว่า มันไม่เห็นจะเหมือนส้มตำบ้านเราเลย
<chuckles> แล้ว แล้ว แล้วความส้มตำโคราชจริง ๆ เป็นยังไงอะคะ?
ส้มตำโคราชจริง ๆ เราว่าก็ติดหวานนะ คือคนโคราชอะกินหวาน แต่บอกว่าตัวเองไม่กินหวาน <chuckles>
ทั้ง ทั้ง ทั้งกินหวาน แล้วก็กินเผ็ดเลย ใช่ไหมคะ?
ใช่ แต่ว่าติดหวานเนี่ย มันจะเป็นหวานจากแบบ จากผลไม้ จากแบบ คือเขาจะใส่มะกอกลงไปด้วย อะไรอย่างเงี้ย
อา มะกอก ใส่มะกอก
ใช่ พอใส่มะกอกแบบมันจะไม่ใช่มะกอกแบบ เขาเรียกว่าอะไร มะกอกแบบฝรั่งอะ ไม่ ไม่แน่ใจอะ แต่มันคือมะกอกอะ พอใส่ลงไปแล้ว ก็ใส่ลงไปทั้งลูกเลยนะ แล้วก็ตำแบบหยาบ ๆ ทั้งลูกอะ มันจะให้ความหวานปะแล่ม มันจะเป็นความแบบมันจะเป็นความไม่ได้กระด้างแบบว่าเผ็ด แล้วก็เค็มไปอย่างเดียว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ค่ะ เหมือนแบบทำให้ตัวส้มตำมันกลมกล่อมขึ้น อืม
ใช่ ใช่ แล้วแบบที่โคราชเนี่ยก็จะมีส้มตำนี่แหละ แล้วสิ่งที่เราแบบไม่ค่อยเจอที่ต่างจังหวัด ก็คือคนโคราชอะชอบกินส้มตำกับไก่ทอด
ค่ะ ค่ะ ส้มตำกับไก่ทอด
ใช่ คือร้านส้มตำอะจะมีผัดหมี่โคราช แล้วก็ไก่ทอดเป็นเหมือนออร์เดิร์ฟให้เลือกเสมอ ส่วนใหญ่
อ๋อ เหมือน เหมือนเป็นแบบว่า ถ้ายังไงไปร้านส้มตำต้องเจอไก่ทอดแน่นอน
ใช่ เป็นแบบ เป็นตัวชูโรงอะ เป็นแบบเมนูหลัก คือจริงอยู่ที่แบบต่างจังหวัด เขาจะมี เขาเรียกว่าอะไร เอ่อ ไก่ทอดเกลือ อะไรงี้ใช่ไหม แต่มันก็เหมือนแบบเขาก็ ก็คืออยู่ในเมนู แต่ที่โคราชก็คือ แต่ถ้าเข้าร้านอะ สิ่งแรกที่จะแบบเห็น ก็คือกองของผัดหมี่โคราช แล้วก็กองของไก่ทอดแบบกองใหญ่มาก อะไรอย่างเงี้ย
อืม ค่ะ ค่ะ อืม งั้นแสดงว่า ทางโคราชเนี่ยเวลากินส้มตำ ก็ต้องมีไก่ทอดมาด้วย
ใช่ จะมีไก่ทอด จะไม่ค่อยเจอไก่ย่างนะ ก็มี แต่หมายความว่าเราจะนึกถึงไก่ทอดเป็นหลัก อะไรอย่างเงี้ย ร้านรถเข็นอะจะเป็นไก่ย่าง เพราะมันทำง่ายกว่า
อืม อ๋อ ก็คือส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นร้าน ถ้าเป็นร้านแบบว่า เหมือนเป็นร้านข้างทาง หรือว่าเป็นร้านที่แบบตั้งเป็นร้านเลยไม่ใช่รถเข็น เขาก็จะทำไก่ทอด แต่ถ้าเป็นร้านรถเข็นก็จะเป็นไก่ย่างแทน อ๋อ ค่ะ
อือฮึ ใช่ ใช่ แบบเนี้ย ใช่ แล้วก็จะเป็นแบบ คือมื้ออาหารมันก็จะวนเวียนอย่างเงี้ย แล้วเราก็จะมีร้านขนมจีนชื่อดัง ซึ่งร้านขนมจีนแต่ทำไก่ทอด อร่อยมาก โอ้โฮ
ค่ะ อา ขนมจีน ร้านขนมจีนทำไก่ทอดเหรอคะ?
ใช่ คือเขาจะขายขนมจีนคู่กับไก่ทอดเสมอ ร้านขนมจีนคือ เขาเหมือนเป็นถนนนั้นนะ ถนนเส้นนั้นน่ะคือขายขนมจีนแบบเยอะมาก เป็นเหมือนถนนขนมจีนน่ะค่ะ เข้าไปก็จะเจอแต่ร้านขนมจีน อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งทุกร้านน่ะก็จะมี ไก่ทอด
ค่ะ ค่ะ อืม งั้นแสดงว่าคน ทางคนโคราชนี่เขาชอบกินไก่ทอดหรือเปล่าคะ? มีทั้งร้านส้มตำ แล้วก็ร้านขนมจีนเลย
แต่เราไม่รู้ แล้วก็ ใช่ แล้วมันไม่เหมือนไก่ทอดหาดใหญ่นะคุณ คือไก่ทอดหาดใหญ่อะเราก็ชอบ แต่ว่าไก่ทอดโคราชอะมันจะเป็นความหนังกรอบแบบว่า
อ รสชาติเป็นยังไงคะ?
เดี๋ยวนะ เป็นเหมือนแบบ เอ่อ หนังหุ้ม เขาเรียกอะไร ชุบแป้งแบบไม่หนาอะ
ค่ะ อ๋อ เป็นแบบชุบแป้งบาง ๆ ไม่ได้แบบหนาจนเกินไป อา
แล้วพอทอด ใช่ ใช่ ก็คือแบบ ชุบแป้งแบบชุบน้ำคลุกอะ คลุกบาง ๆ แล้วก็ไปทอดเลย ก็คือแบบแป้งกับหนังอะจะเป็นส่วนเดียวกัน จะไม่ได้มีส่วนแป้งที่มันแบบว่าเลยออกมาเหมือนพวก KFC อะ ไม่ใช่ แต่ว่ามันจะเป็นแบบหนังที่มันกรอบแบบกรอบไปเลย
ค่ะ อ๋อ อา เหมือนกรอบด้วยตัวหนัง ไม่ได้กรอบด้วยตัวแป้งเป็นหลัก
ใช่ แล้วแป้งอะมาช่วยเสริมเฉย ๆ แป้งไม่ได้เป็นตัวกรอบที่เรากินแป้งเป็นหลัก แต่เรากินหนังจริง ๆ อะไรอย่างเงี้ย
อือ อา แล้วรสชาติไก่ทอดก็ปกติทั่วไปไหมคะ? หมายถึงว่า
รสชาติไก่ทอดก็จะเค็มนิด ๆ
อ๋อ
แต่ไม่ได้เค็มมาก เพราะส่วนใหญ่จะเอาไปกินกับของที่มันเค็มกว่าไง อย่างเช่นแบบ
อา ซุป คือส้มตำกับขนมจีน อย่างที่เล่ามา
ใช่ ส้มตำขนมจีนกับผัดหมี่โคราช อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะไม่ได้เค็มมาก แต่คือมันจะกรอบ คือเราทำไก่ทอดเองที่บ้านน่ะ เราก็ทำแบบนั้นเลย ก็คือเน้นความกรอบที่หนัง ประมาณนั้น แล้วก็ มันก็มีอาหารอีกอย่างหนึ่งนะที่แบบเราคิดถึง ก็คือ เขาเรียกอะไร หม้อปลาร้า
อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อะไรคะ? หม้อปลาร้า เป็นยังไงอะคะ?
หม้อปลาร้า มันก็เหมือนกับเป็นขนมจีนนี่แหละ แต่ว่าน้ำที่ราดน่ะมันเป็นน้ำปลาร้า แล้วก็ต้มใส่ปลาชนิดต่าง ๆ แล้วแต่เราจะเลือก ใช่ มันก็จะมีปลาดุก ปลาช่อน ปลาทับทิม ปลานิล อะไรอย่างเงี้ย แล้วแต่ว่าร้านจะทำ ใช่ แล้วพอเอามาใส่กับ เขาเรียกว่าไร ก็ใส่เครื่องอย่างอื่น อย่างเช่น หอม แดง ตะไคร้ กระเทียม พริก พริกแห้ง อะไรอย่างเงี้ย ลงไป แล้วก็เอาไปราดขนมจีน พอราดขนมจีนแล้วเราก็จะใส่ผักเคียง แล้วแต่คนอะเนาะ ผักเคียงก็เหมือนร้านขนมจีนทั่วไป แต่ก็จะเน้นผักที่มันกลิ่นฉุนหน่อย อย่างเช่น ผักชีลาว
ปลาอะไรก็ได้เหรอคะ? อา อันนี้ก็แล้วแต่คนทำ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อย่างเช่นอะไรคะ? อ้อ ผักชีลาว
ใช่ ประมาณนั้น แล้วก็จะมีแบบหอมแดง ก็เลือกใส่ได้ แล้วก็มีพวกผักกาด เอ่อ ถั่วฝักยาว อะไรเงี้ย ก็เลือกใส่ไปได้
อืม อันนี้ก็คือเป็นผักเคียงกินกับหม้อปลาร้า อันนี้ แล้ว แล้วรสชาติของหม้อปลาร้า เป็นยังไงอะคะ?
ใช่ รสชาติของหม้อปลาร้า จริง ๆ มันจะติดเค็ม
ติดเค็มด้วยตัวของปลาร้า ใช่ไหมคะ?
ใช่ ติดเค็มด้วยตัวของปลาร้า คือร้านน่ะจะต้องทำให้มันนัว โดยที่แบบ คือบางร้านน่ะ คือถ้าทำพลาดก็คือ หม้อมันก็ จับ ก็จะเค็มไปเลย เหมือนกับล่า ถ้ากะปลาร้าพลาด คือปลาร้าต้องดี ต้องหอมมาตั้งแต่ต้น
ค่ะ โอ้โฮ อา อา
หมายความว่า ปลาร้าต้องทำมาอย่างดีมาตั้งแต่ต้น พอเอามาต้มอะ มันก็จะได้แบบมีรสความ เขาเรียกอะไร รสความกลมกล่อมแบบปลาร้า ที่มันไม่ได้เค็มอย่างเดียวอะค่ะ
อืม
แล้วพอเอามาใส่เครื่อง มันก็จะหอมขึ้นมา
เหมือนมันยิ่งชูรสกันขึ้นมาอีก
ใช่ แล้วมันก็จะ เขาเรียกว่าอะไร แล้วมันก็ พอเอามาใส่กับพวกผัก อะไรอย่างเงี้ย โดยเฉพาะผักชีลาวเนี่ย มันก็จะยิ่งหอมขึ้นมาใหญ่ ทุกอย่างมันก็จะ
ค่ะ โอ้โฮ มันก็ยิ่งเข้ากันเข้าไปอีก
ใช่ แต่บางคนอะเขาก็มาใส่มะนาวนะ แต่ส่วนใหญ่ไม่ใส่ หมายความว่า บางคนก็มาบีบมะนาว แต่ส่วนใหญ่ก็จะใส่ปรุงเพิ่มเป็นแบบ พริกป่น น้ำปลา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อา อ่า ก็คือปรุงเพิ่มอีกเหรอคะ?
ได้เลย เหมือนก๋วยเตี๋ยวอะ
อา งั้นก็คือแสดงว่า หม้อปลาร้านี่เหมือนเป็น เขาเรียกว่าอะไร เหมือนน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเหรอคะ? แบบให้ ให้ ให้ความรู้สึกแบบนั้น
เราว่ามันเหมือนขนมจีนมากกว่า มันเป็นเหมือนขนมจีนที่แบบ คนกินขนมจีนบางคนก็จะใส่พริกน้ำปลาเพิ่ม อะไรอย่างเงี้ย
อืม แล้ว แล้วยังมีเมนูอื่นอีกไหมอะคะ? ที่แบบว่าทำให้คิดถึงบ้านเกิดอีก
จริง ๆ อะ ก็เมนูก็จะมีเนี่ย เนี่ยแหละค่ะ ก็จะมีหมูกระทะ ไก่ทอด หม้อปลาร้า ขนมจีนจริง ๆ ก็คิดถึง เอ๊ย! ขนมจีนนี่มันมีเมนูหนึ่ง ที่แบบว่าที่อื่นน่ะไม่มี ไม่ใช่ไม่มี หายากมาก คือ
หมูกระทะไหมคะ? อา ค่ะ ค่ะ ค่ะ ๆ คืออะไรคะ?
ช่วงนี้คนจะฮิตขนมจีนหม้อแม่จูนใช่ไหม? ที่เป็นขนมจีนแกงไก่อะ แต่ของเขามันเหมือนเป็นขนมจีนแบบว่า ที่เอาเหมือนน้ำพะแนงมาทำไก่ แล้วมันจะข้นน่ะ แต่โคราช
อา ค่ะ น้ำพะแนงมาทำเป็นตัวน้ำขนมจีน
ใช่ มัน มันเป็นแกงไก่จริง ๆ ใช่ เหมือนว่าของหม้อแม่จูนอะ มันเป็นแกงไก่จริง ๆ คือมันข้น
ค่ะ
แต่ว่าของโคราชอะ มันเป็น เราพูดไม่ถูกอะ มันจะคล้าย ๆ แกงไก่ แต่ว่ามันจะไม่ข้นขนาดนั้น แล้วพอกินกับขนมจีนน่ะ มันก็จะ เขาเรียกว่าอะไร มันจะ เราจะสามารถกลืนเส้นได้ โดยที่แบบไม่รู้สึกว่า มันติดคออะตัวเอง
อา มัน มันไม่ฝืดคอ มันเหมือนเป็น มันเหมือนมันเป็นแกงไก่ แต่มันเป็นแกงไก่ที่ไม่ได้ข้น เข้มข้น อะไรขนาดนั้น เหมือนยังมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ ความ ความใส ๆ ของน้ำซุป อะไรอย่างงี้ไหมคะ? อา
ใช่ ข้นขนาด ใช่ กำไร ใช่ อยู่บ้าง ใช่ ไม่ได้แบบว่า คือถ้าเป็นแกงไก่เลยอะ เราว่ากินกับขนมจีน มันกินยากไปหน่อย
ค่ะ อืม
แต่ของโคราชมันอะ แต่ขนมจีนเนี่ยคือเราก็เห็นมาตั้งแต่เกิดเหมือนกันนะ คือเวลาไปร้านขนมจีน นอก นอกโคราชอะ มันจะไม่มีขนมจีนเนี้ยให้เราเลือกกิน
อืม ค่ะ อืม
มันก็จะมีน้ำยากะทิ น้ำยาป่า อะไรงี้ ใช่ไหม น้ำยาใต้ อะไรอย่างเงี้ย จะไม่มีนะ ขนมจีนแกงไก่ มากรุงเทพเนี่ยไม่เจอเลย
ค่ะ อืม น่าจะเป็นแค่ที่ทางโคราช
แล้ว ใช่
อา
ที่แบบจะขายเป็นหลักอะ
ค่ะ แล้วถ้าสมมติว่า ให้ ให้เลือกอย่างเดียวอะค่ะ ให้เลือกกินอย่างเดียวเลย ที่แบบว่าเป็นอาหารแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ เหมือนแบบ เป็นอาหาร โปรดของคุณเลยอะค่ะ ในบรรดาที่คุณ เล่าให้ฟังอะค่ะ อันไหนคือ ที่สุดเลยอะคะ?
อือ ที่สุดของเราเหรอ ที่สุดของเราคือหมูกระทะ <chuckles>
หมูกระทะ เนื้อย่างเกาหลี
คือ ใช่ มันคือเนื้อย่างเกาหลีคือน้ำจิ้ม คือทุกวันเนี้ยคือ มัน มันด้วยความนวัตกรรมอะเนาะ มันมีคนที่ทำส่งขายด้วยนะใน Shopee อะที่แบบกดสั่ง
ค่ะ ค่ะ อือฮึ ตัว ตัวน้ำจิ้มแบบโคราชเนี่ยเหรอคะ?
ใช่ หมูกระทะน้ำจิ้มโคราช อะไรอย่างเงี้ย แต่บางทีคนส่งเขาก็อยู่แถวนี้แหละ ก็เหมือนคนโคราชเขาย้ายไปอยู่ถิ่นฐานที่อื่น อะไรอย่างเงี้ย
อือ อ๋อ ค่ะ แล้ว
อืม แต่ว่าสูตรอะก็คือใช่ ถูกต้อง อะไรอย่างเงี้ย
อา แล้ว แล้วอย่างนี้เวลาไปกินหมูกระทะที่อื่นน่ะค่ะ เคยแบบว่าพกน้ำจิ้มไปเองไหมคะ?
ไม่เคย แต่หาร้านที่เป็นร้านโคราชมันมี <chuckles>
อ๋อ ก็คือ หา หาแบบเหมือนคล้าย ๆ หาต้นฉบับไปเลยดีกว่า สบายใจกว่า
ใช่ ที่เขาโพรโมตว่าแบบหมูกระทะโคราช น้ำจิ้มโคราช อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะตามไป
อืม โอ้ โอ้โฮ วันนี้ก็ได้รู้เกี่ยวกับอาหารทางบ้านเกิดของคุณเยอะเลยค่ะ เป็นอาหารของโคราชที่ ไม่น่าเชื่อว่าจะมี อะไรที่น่าสนใจขนาดนี้นะคะ โดยเฉพาะตัวน้ำจิ้ม น้ำจิ้มหมูกระทะค่ะ ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่มาแชร์เกี่ยวกับเมนูอาหารบ้านเกิดของคุณน่ะค่ะ
ไล่ มัน ใช่ มันแตกต่างแบบงง ๆ อา ด้วยความยินดีค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ เช่นกันนะคะ สวัสดีค่ะ